Yani, şöyle, emm, hani, bu çok, ııı, hani, samimi olmadığım bir ortam, direkt, böyle, eee Ful resmî, aynen, ııı, tamamen resmî bir, eee, görüşmeyse, eee, orada direkt tercih edeceğim şey, eee, hani, bir, eee, gömlek ve, eee, kumaş pantolon olur direkt. Hani, benim için o kurtarıcıdır ve renklerini de daha yumuşak tonlarda tercih ederim. Daha, böyle, sıcak ortamı biraz daha sıcak hâle getirecek, işte, kahve tonları, açık mavi tonlar, eee, direkt bunlardan tercih ederim ve, eee, aksesuarlara da özellikle dikkat ederim, eee, bu anlamda. Çünkü, eee bu şekilde kullandığımda daha öz güvenli de his hissediyorum ve karşı tarafın, hani, ilk bakışta direkt, böyle, eee, beni şey görsün, eee, isterim. Daha, böyle, düzgün, düzenli, eee, ve, hani, emm daha, böyle, şey yapmış, ııı, önemsemiş. Hani, burayı önemsediğimi belli etmek için biraz daha, böyle, normalde aksesuar çok kullanmam ama orada tercih ederim direkt.
Tabii. Ful resmî. Hı hı, tamamen resmî. Evet. Anladım. Anladım, evet. Normal. Hı hı. Ne? Hıh. Disiplinli diyorsun? Evet, kıyafet disiplini. Hı hı. Mümkün, evet.